Heu, non parce que enfin ça a jamais été le comment dire? J'ai jamais été dans une relation où ça c'était «important» entre guillemets.
Ah oui! Mais normalement c'est avant la la relation, pour faire craquer. <laughs>
Oui mais en fait on s'est toujours connu dans des trucs, heu
Ah oui, c'est d'accord OK. <chuckles>
dans des trucs, heu, qui avaient absolument rien à voir avec ça et c'était pas forcément des personnes qui avaient aussi un intérêt de ce côté là, tu vois?
D'accord OK, bon. Heu, ouais donc ça c'est pas fait. Mmh.
Donc heu, tu sais, ça peut arriver tu vois? Il y a des personnes ça les intéresse pas, ils vont dire oui c'est beau, heu, rester 10 minutes et partir. Enfin, si c'est pour faire 2 heures, enfin si c'est pour faire 1/2 heure de route rester 10 minutes et repartir refaire une heure heure de route pour redescendre, autant rester en bas.
Mmh Mh. Mais oui tout à fait. Mmh mh. Beh, mais tu dis ça, heu, tu dis ça parce que ça t'est arrivé d'emmener quelqu'un et de lui dire, heu, je t'emmène quelque part et
Non pas alors voilà, l'amener quelque part pas forcément là-bas, mais l'amener quelque part parce que, heu, je trouvais ça beau machin, c'était sur la côte. On est arrivé là-bas, heu, on discute et c'est en mode, heu, bon on f on fait quoi maintenant? Ah ça te suffit pas d'accord OK, bon bah écoute, on va aller au resto.
Mmh mh. Ah oui. D'accord. Ah d'accord! <chuckles> Ouais! <laughs> Je vois, je vois.
Donc heu, tu sais ces petits coin de plage où il y a littéralement personne, c'est une petite crique où il y a personne en mode bah tu peux te baigner tranquille la nuit avec, heu, avec la personne et tout, la personne elle me dit: «Ouais OK super on fait quoi?» <laughs> Ben OK. <laughs>
Magnifique. Ouais! Ah! Ah là-là! Ah ouais quelle déception <laughs>
Ouais donc je suis en mode ben OK c'est pas ce que tu aimes tant pis tu vois? Je vais pas te forcer non plus à aller te baigner, heu, faire des bains minuit machin, heu, parce que moi je trouve ça beau, je
Oui. Mmh. Non mais d'apprécier le moment! Voilà.
Ouais non mais voilà c'est c'est vrai que les les personnes avec qui j'étais c'est ça a jamais été trop le trop le cas quoi.
D'accord, OK, <chuckles> et quand
C'est des personnes qui étaient plutôt speed et tout donc c'était pas: «apprécier le moment».
Ah OK, <laughs> et heu, du coup, hem, la prem, heu raconte-moi ta première fois où tu as été dans cet endroit, où tu l'as découvert.